آه، آه، آه، فهمتك، ودي حاجة حلوة جدًا آآ أنت عملتها. و طيب أكيد طبعًا أنت اتعلمت من التجربة، اتعلمت من تجربة إن أنت ما ت تدخل آآ مكان جديد، آآ يعني دي حاجة حلوة خالص. طيب قُل لي كده يعني الموضوع أثّر فيك إزاي في الأول، و وإيه اللي أنت وصلت له في الآخر، اللي أنت أساسًا حمستني وقلت لي إن أنا هاحكي لك المراحل اللي راح اللي مرت بيا، فإيه اللي أنت حسيت بيه خلال الرحلة؟
هاقول لك أنا حسيت بإيه. الأول كانت طبعًا مرحلة الوحدة اللي إحنا كنا متفقين عليها، بعد كده مرحلة إن الناس نفسها هي اللي ابتدت آآ تتعرف عليَّ من خلال ال الدراسة ومش عارف إيه وكده، بعد كده ابتدينا نعمل جروبات، وفي نفس الوقت كان في مرحلة بقى اسمها مرحلة الحفلة بالنسبة لي، إن أنا أعرف ناس كتير جدًا، جدًا، جدًا، بس أنت ما تعرفش منهم مين الصديق ومين لأ.
امم. يعني ما عار ما هو عار آه بالضبط فأنت عرفت تفرق ب بينهم إزاي؟
ويم دي بقى دي جا جات من خلال المواقف بعد كده، وفي ناس استمرت معايا لحد دلوقتي أنا متخرج بقى لي سنين كتير. ف في ناس استمرت معايا لحد دلوقتي، دول أصدقاء، وبقى في بيننا عِشرة وعيش وملح و ومواقف و وحاجات كتير يعني آآ ربينا نفسنا من أول وجديد أصلًا، يعني إحنا المرحلة اللي إحنا عِشناها دي أصلًا مرحلة تربية لوحدها ف لكن في ناس كتير جدًا، جدًا في مرحلة الكلية بالذات، وده كانت مشكلة بالنسبة لي بقى لما جيت انفتح على الناس يعني، عرفت عاطل بقى مع باطل زي ما بيقولوا كده، ما سبتش حد في الكلية ما عرفتوش فطبعا آه، امم، قلق جدًا، ومع واحد منغلق جدًا من 6، 7 شهور. بالضبط.
آه يعني الموضوع قَلَب، يعني الموضوع قَلَب معاك، الموضوع قَلَب معاك، يع بالضبط. ما أنا عشان كده كنت لسه هاقول لك، كنت لسه بجد هاقول لك آآ أنت إزاي قبل اللحظة ال ال ال ال إن ت دخولك الكلية، وأنت في الغالب كنت أكيد يعني منغلق شوية، إزاي كان شعورك بالغربة من قبل وبعد؟ يعني الموضوع إ إيه اختلاف شعورك ما بين قبل الكلية وبعد الكلية؟ أكيد طبعًا كنت قبلها حاسس بالغربة شوية، فأنت الموضوع كان إزاي؟

بالضبط. آآ، يعني أو كنت أ يعني فعلًا انتمَيت للمكان بقى في سنة رابعة، بيبقى تفكير البني آدم نفسه خلاص كِبر. يعني خلاص ما ما هو آآ بيفكِّر في خروج م آآ وخروجات وأصدقاء والكلام ده، ما هو عمل كل الكلام ده. ففي سنة رابعة فعلًا بيبُص بقى لمستقبله، السنة اللي بعدها هيكون متخرِّج، إذا كان في جيش والّا لأ، خدمة عسكرية، إذا كان هيبتدي ياخُد كورسات، آآ، يعني التفكير بتاع سنة رابعة ده لوحده بيبقى تفكير مختلف عن السنين اللي فاتت. خصوصًا مثلًا أمّا يبقى في فترة مشروع، فترة المشروع دي الناس بتنهمِك فيها جدًا، بتجهِّز لحفلة التخرج، في اهتمامات تانية غير معرفة بقى الجروب والأصدقاء. آه طبعًا الجروب بيبقى في جروب مشروع، بس في نفس الوقت أنتَ عارف إن مُهمة الجروب ده مُهمة محدَدة محدَّدة جدًا، يعني هُم مش أصدقاء، هي هُم أصدقاء بحُكم المشروع، بيتعاملوا مع بعض بحُكم المشروع.
أيوه، يعني المشروع أساسًا كان بيقرِّبكم من بعض، أو ب كان كان بيقرِّب الجروب كُ الجروب كلّه من بعض، وبيقرِّب الناس كلها من بعضها، وكان بيعمل تنافسية كده، يعني كل مجموعة مثلًا تمسك جروب، كان دي حاجة هت بتعمل تنافسية بينكُم، ودي حاجة حلوة خالص، يعني أكيد طبعًا كانت بتعمل بينكم روح شوية.
آه، طبعًا. جدًا. بس هي بالنسبة لي هُم كانوا أصدقاء مشروع، مش أصدقائي، يعني هُم إحنا زمايل مع بعض وطالعين مع أولى مع بعض وفي نفس السِكشَن وكل حاجة، بس في نفس الوقت أنا عارف إن هُم هُم جايين معايا ب بحُكم ال التوالي بتاع الكشف، يعني ال ال الاسم بتك بتاع الكشف بس، هُم جايين ورايا، هُم متقسِّمين بالكشف، فهو طبعًا يعني آآ، بحُكم أ ممكن يعني بنتعامل مع بعض، آه، بس ممكن ما أكونش على علاقة صداقة بيهُم، هُم زم زمايل في المشروع. أ وبعد كده خلاص أمّا اتخرَّجنا كل واحد راح لحاله، لكن في خلاص جروب أنا محتفِظ بيه فعلًا، أو مجموعة محتفِظ بيها من الكُلِّية موجودين.
لحد النهارده أصحاب، الجروب دي أكيد طبعًا، لحد النهارده أصحاب. أيوه، أكيد، أكيد طبعًا، الجروب ده لحد النهارده أصحاب، لحد النهارده بتتفاعلوا، لحد النهارده عارفين بعض، لحد النهارده في يعني في تواصل ما بينكم. وعايز أقول لَك أكيد عدَّا س يعني في وقت طبعًا على ال على الوقت المجموعة دي على أو على وقت الدُّفعة أو الجروب اللي أنتَ كنت عامله ده، برغم مرور الوقت ده لسه لحد النهارده مكمِّلين أصحاب؟ مكمِّلين بنفس ال مك مكمِّلين بنفس الحماس ونفس القوة؟
آه. جدًا. مكمّلين أصحاب طبعًا، أولًا هو طبعًا بنفس الحماش وبنفس القوة وفي نفس الوقت في عِشرة، يعني الموضوع بقى دلوقتي أ خرج من نطاق الكُلِّية و و والمراهقة وال والضحك و لأ، دلوقتي في مرحلة عقل، في مرحلة عِشرة، خلاص فرضِت علينا سنين كتير، فرضِت علينا خلاص إحنا بقينا زي الإخوات. آآ، اللي عندي عندك أنتَ مشاكلك إيه؟ بنتكلَّم مع بعض بدون خجل في أدَقّ ال آآ في أدَقّ ال يعني المشاكل مش عارف إيه، الكلام ده كله بنحتاج حلول من بعض، آآ بنحتاج ن بنتصدَّر لبعض. لأ، في حاجات كتير بقى خلاص، بحُكم العِشرة بعد الكُلِّية، بس هي كانت بدايتها طبعًا في الكُلِّية.